Sa totoo lang ang pinaka-praktikal talaga eh, i-check yung mga reliable talaga tulad nga ng mga nabanggit ko na yung talagang unang nagbibigay talaga ng mga balita yung mga journalist o mga news outlets kasi hindi na sa kanila kasi, aminin na natin o hindi, mas marami silang mga taga-fact checking dun sa balita na hindi naman nila ilalagay sa alanganin yung mga tao. Totoo man na sabihin yung iba hindi na naniniwala pero yung mga gano'ng klase katulad ng mga kalamidad o mga natural causes, eh, hindi naman nila gagawa ng panic yung tao sila talaga yung unang magsasabi kung totoo o hindi saka
Mm. Oo. Mm, totoo. Mm. Mm. Kumbaga, may research team sila 'no na nagve-verify talaga.
Mm, oo. Oo, kasi nga ang purpose nila dun eh, maiwasan yung panic sa tao, isa pa, ah, ako, dino-double check ko bukod dun sa isang site na nakita ko, titingnan ko din sa iba pang site na alam ko. At
Ay, maganda 'yan, nagdo-double check ka, 'no? Kino-cross check mo?
Oo. Oo. Tsaka bukod doon, pumupunta din ako dun sa mga, ah, ahensiya ng gobyerno na related doon katulad ng, ah, sa Phivolcs kapag may sumabog na bulkan, dino-double check ko doon. Kasi sa kanila, ah, ano sila eh, ah, by that time, anong tawag dito, ah, on the on the time talaga sila nag-a-update kung may nangyaring ganito. Alam naman natin na hindi napi
Mm. Mm. Kumbaga na mino-monitor talaga nila twenty four seven, gano'n?
Mm. Hindi sila magpo-post ng delay, yung ganiyan, kahit naman din yung sa PAGASA nag-iinom, nag, ah, nagche-check din ako. At, kaya yung iba sinasabi na signal number 1 pero maaraw, sa sinasabi ko lang mas okey nga yun, ibig sabihin, may possibility na magkabagyo tayo pero maganda yung panahon natin, yung mga ganiyan. Kasi misinformation din yun eh hindi mo naman talaga mapi-predict yung, ah, yung, panahon pero huwag kang magalit. Mm, oo.
Mm. Mm. Mm. Mm, totoo, probability lang, 'no? Mm and nagkaroon ka naman ba ng experience, kasi napag-usapan na natin yung sa katata katrabaho mo, at naini me medyo na-trigger nga tayo kasi nagko-cause siya ng panic lalo na if taga dun ka. Eh, paano naman kung kamag-anak mo yung nag-share ng misinformation? Nagkaroon ka na ba ng instance na gano'n? And paano mo siya hinandle?
Mm. Oo. Oo.